ن حلو، يعني أنت شايف إن الأجهزة بيبقى فيها إعدادات ممكن أنت برضه بتتلاشى فكرة الإضاءة القوية بإن أنت توطّي الإضاءة، إن أنت مثلًا خلال فترات قعدتك قُدّام الشاشة ت ت تس تسيب الشاشة شوية وترجع ده شدي كده شوية بحيث إن أنت برضُك ما تعرّضش نَفْسك للإجهاد. طيب أنت تفتكر المحتوى نَفْسه اللي بيُتابع على الشاشات ديّة، ليه تأثير ضار بخلاف التأزي تأثير الجهاز ذاته، الجهاز ذاته بيضُر، يعني التعرُّض لأشعّته واللون الأزرق واللون اللي هو مُنبعِث منّه والأشعّة اللي مُنبعثَة منّه بتضُر، هل ن المحتوى نَفْسه اللي بيتابعه الشخص ليه ضرر تاني عليه؟ يعني هل في محتويات ممكن تضُر فعلًا بخلاف الش الجهاز ده ذاته وت وتركيبة الجهاز؟
طبعًا. بُص، هو طبعًا ال ال ال المحتوى بتاع ال المحتوى اللي الواحد بيشوفه في ال في الشاشات دي أغلبه بيبقى ضار يعني بصراحة يعني، بس هو ال آه، آه.
أغلبه مش حبّة منّه يعني وحبّة كده، أغلبه. طَب ليه أغلبه؟
أغلبه للأسف ضار، لإن يعني بيبقى في محتويات، يعني مثلًا في فيديوهات بتتألّف في التيك توك، في الإنستجرام، في الفيسبوك، أغلبه أخبار مثلًا مش من أخبار ال مثلًا ال ال الفنّان اتجوِّز الفنّانة مش عارف حصل إيه، أغلبه مثلًا حاجات كده مش آآ، آه، حاجات تافه أنا استفدت إيه لمّا شُفت الحاجات دي وللأسف ال ال ال ال الوقت كلّه اللي بيروح في الحاجات دي فعلًا وأنا وقتي كان فعلًا بيروح في الحاجات دي والأخبار وال والكلام اللي هو مش مهم مثلًا، لكن هل مثلًا أنا يعني لو مسكت التليفون في حاجة مثلًا اتعلِّمت درس مثلًا فتحت درس للشيخ مثلًا اتعلِّمت التجويد، اتعلِّمت مثلًا حاجات تفيدني أنا في حياتي، فعلًا هيبقى استخدام الشاشة فعلًا ساعتها محبوب واستخدمه الأطفال برضه لازم يستخدموا الحاجات اللي هي تفيدهم، الحروف، الكلام، الحاجات دي كُلّها فعلًا بتعلِّم، أهَم حاجة إن الواحد فعلًا يعرف يراقب ولاده ويراقب نَفْسه.
آه. حاجات تافهه يعني. أيوه، أيوه، مفهوم. حلو أوي. أيوه، أيوه، مفهوم، مفهوم. بصراحة فعلًا الوقت هو أسمى ما يملكه الإنسان المفروض ي يحافظ عليه وما يضيّعوش. الكلام معاك والله مفيد وأتمنى إن أنا أتكلِّم معاك تاني، أشكرك شكرًا جزيلًا.
العفو.